In questo caso eh, ehm, dimmi dimmi pure.
Assolutamente Assolutamente, dico, assolutamente hai ragione.
Ehm, un'altra domanda che volevo farti è: ehm, tu hai, ehm, parlato di tanti corsi, ehm, e, mhmm, tante cose per crescere, ehm, quindi dedichi una parte della tua giornata, insomma, ehm, alla ricerca di questo lavoro, insomma, alla tua formazione, e poi solo quando stacchi, in realtà non stacchi mai, perché ti viene in mente che potresti fare dell'altro.
Sì. Sì.